Hı hı. Tabii ki, yani dediğin gibi hem aslında birazcık ailenin ve toplumun senden beklentisi de çok önemli böyle noktalarda. Emm, onun da aslında tabii en başta dediğimiz gibi böyle toplumun birazcık ayıpladığı bir sektörde çalışıyor olması, eee, tabii ki dediğin gibi bunu paylaşmama isteğini arttırabilir. Ama bir yandan da düşündüğün zaman, imm, aslında dünya çok hızlı değişiyor artık ve, eee, kumar sektörü şu an m m en azından gözlemlediğim kadarıyla, eee, dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden birisi, iii, ve yani aşağı yukarı herkes kumar oynuyor ve, ııı, dolayısıyla çok fazla iş ilanı da var bu sektörde. B o yüzden yani belki en azından şimdilik, iii, bu kadar Eee, daha çok normal bir iş olmasa da belki ileride arkadaşının bu, eee, bakış açısı değişebilir. Sen ne düşünüyorsun bu konuda belki ileride daha mutlu biş bir şekilde anlatabilir mi işini yoksa, eee, bu zaten, böyle, aileden gelen bir şey olduğu için hep böyle mi kalır?
Evet. Kesinlikle. <chuckles> Evet. <chuckles> <chuckles> Kesinlikle. Hı hı. Ha, şey anlamda haklısın. Yani evrensel olarak farklı bir yere dönüşüyor. Ayrıca, hani, şu an, eee, sen ve ben buna "kumar" diyoruz ama bir yana çünkü krupiye kelimesi onu çağrıştırdığı için ama, eee, ciddi bir iş alanı var ve aynı zamanda bunların hepsi yasal. Yani bulundukları ülkelerde yasal. Kimse aslında ayıplanacak veya sıkıntı olan bir şey yapmıyor. Bu bir meslek yani ve bu var. <chuckles> Eee, evet, bu bazı ülkelerde kabul ediliyor. Her ne kadar hani Türkiye'ye tamamen ters bir durum söz konusu olsa da, eee, böyle bir meslek dalı var. Böyle bir şey tamamen, eee, yasa üzerinde kabul edilmiş şekilde ilerliyor ama belki de, eee, senin dediğin gibi, ımm, Türkiye'de de böyle bir şeyin belki zihinleri biraz daha farklı etkilemesi, eee, dâhilinde bu, eee, bir meslek dalı olarak orada da mı acaba kabul edilebilir? Tabii, zaman gerekiyor ama, eee, her değişim de 1 günde olmuyor baktığın zaman. O yüzden, eee, olabilir ama, eee, utanma konusu, kendini rahatsız hissetme konusu belki onun için biraz daha kişisel olarak, eee, yenmesi ve değiştirmesi gereken bir şey galiba diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi orada bir statü kaybetme fikri var ama o statüyü maddi olarak çoktan satın aldı, çok daha iyi iyi bir hayat yaşıyor yani. <chuckles> Hani düşünecek çok bir şey, eee, yok açıkçası. Eee, işten çok sıkılırsa bırakır gider yani. A bir a kaybedeceği bir şey de yok aslında. Hani böyle çok ciddi bir "A, aman tanrım! Statüm!" diye üzülmeyecek olması da bence, şey, rahatlatıcı bir yandan. Eee, ama zannediyorum söylediğin gibi zamanla böyle bir tık daha evrilip daha güzel bir yere gidebilir.
Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Tabii tabii. Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. <laughs> Hı hı. Çok doğru. Hı hı.